ค่ะ วันนี้ก็อยากจะมาปรึกษานะคะ ในเรื่องของการหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหน่อยอะค่ะ ก็คือว่าเราเนี่ยอยากจะกลับไปทำงาน แต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่ายังไม่มีแรงบันดาลใจเลยอะค่ะว่า เราจะทำยังไงดีให้เราอะมีแรงที่อยากจะกลับไปทำงานน่ะค่ะ?
อือฮึ อืม ได้เลยค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นนะคะ ต้องขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะ คืออยากจะทราบอะค่ะว่า เนี่ยการที่คุณอยู่ดี ๆ เนี่ย ไม่ได้ทำงานน่ะค่ะ แล้วก็อยากจะกลับไปทำงานเนี่ยค่ะ อันเนี้ยพอจะบอกได้ไหมคะว่า มันมีอะไรที่มากระตุ้นคุณน่ะค่ะ ให้คุณแบบเริ่มรู้สึกว่า "เออ ฉันอยากจะกลับไปทำงานอีกครั้งแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
อือ ค่ะ อืม ค่ะ อือ